Bir süredir sağlıklı beslenmeyle ilgili, ımm, özen göstermeye çalışıyorum hayatıma, beslenmeme, satın aldıklarıma, pişirdiğim, yediğim şeylere. Iıı, bunu aslında, ııı, düzgün bir döngüde sürdürebiliyorum ama böyle ay sonuna yakın zamanlarda, bütçemin böyle, eee, kısıtlı olduğunu hissettiğim dönemlerde de daha önce, ııı, beslenmem için doğru olduğuna inandığım şeyleri satın alamazsam eğer bu beni panikletiyor ve, hani, "Yanlış bir şey mi yapıyorum, aaa, işte, bunu alamadım ve kötü mü, ü benim için kötü mü olacak?" gibi böyle kafamda kaygılar oluşuyor. Bu konu hakkında senden biraz, eee, fikir istemek istiyorum. N neler yapabilirim?
Hıı. Ne güzel. Hıı. Anladım. Eee, yani, daha iyi anlayabilmek için, eee, birkaç soru sormak istiyorum. Yaklaşık olarak yiyecek için ayırdığın aylık bütçe ne? Iıı, hangi, ne kadarına gelince, işte, birazcık daha sağlıklı beslenme, eee, yönünde alışverişini kısıtlamak durumunda kalıyorsun ve kaç kişilik bir, eee, hane için alışveriş yapıyorsun?
Hı hı. Evet. Yani, şöyle, eee, yani biz 4 kişilik bir aileyiz. Aile alışverişimizdeki aslında da temel olarak, hani, meyve, sebze, hani, organik gıdalar falan bunlar, hani, aslında sanki şey gibi oldu, bizim için, eee, o çok olağan, sıradan, normal kalemler gibi olmaya başladı. Bu da, hani, çok fazla zorlamıyor aslında. S sadece, eee, benim yine mesela, işte, yağ satın alırken, eee, işte, zeytinyağının organiği olsun ama bunun yanı sıra da, işte, eee, organiklerin içerisinde de, işte, en iyi ödül almış olanlardan, o markalardan olsun. İşte, beslenmeye Hindistan cevizi yağı da eklemeliyim, işte, çeşitli, eee, tohumlar ııı dan temin etmeliyim, işte, eee, safran çok faydalıymış ama çok da pahalı ama bizim, işte, mutfağımızda bulunsun gibi, böyle, birtakım şeyler. Bunun yanı sıra bir de, işte, gıda takviyeleri, hani, beslenmeyi, işte, ımm, artık, eee, ürünler çok böyle hormonlu ya da, işte, doğadaki döngü ve toprak kalitesi çok iyi olmadığı için, işte, şey diyorlar: "Bu ürünlerden yeterince mineral ya da vitamin alamazsınız, işte, şu şu takviyeleri de, eee, ekstra dışarıdan satın almanız gerekir." gibi. Eee, böyle olunca da, hani, ben çok büyük bir para harcamaya başladım bu beslenme işine. Eee, bu da, hani, aaa, diyelim ki bir ürünüm bitti ve onun yerine yenisini alamadım, bu da beni, böyle, sanki bir şeyler eksikmiş ya da yanlışmış gibi bir hisse sürüklemeye başladı.
Hı hı. Hımm. Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Yani, eee, sonuçta birazcık daha, böyle, işte kaliteli ve, işte, fiyatlı, ııı, görece pahalı olan şeyleri tercih ediyorsun gibi anlıyorum ve, eee, büt bütçeni birazcık da zorlayacak ama, ııı, bunların bir şekilde birtakım, ııı, kaynaklardan okuduğun, gördüğün, eee, paylaşıldığı kadarıyla, ııı, beslenmene de eklemek istediğin ürünleri almak istiyorsun. Iıı, fakat şöyle de bir, yani, şunu yapabilirsin. Mesela, ııı, marka değil, birazcık daha içerik odaklı, ııı, devam edebilirsin. Yani, ııı, bahsettiğin, ııı, ürünlerin, ııı, birazcık daha işte 2 farklı markanın aynı ürünü, işte atıyorum, ııı, Hindistan cevizi yağı, 2 farklı markanın, ııı, birazcık daha, ııı, ürün aynı, içerik aynı, eee, fakat, ııı, fiyatı farklıysa ucuz olanını tercih edebilirsin. Yani, bazen de ekstra para biraz daha etiketlere gidiyor, besine değil. Yani, buna birazcık dikkat edebilirsin. Yine aynı ürüne sahip olup, eee, birazcık daha markadan kaçınıp, ııı, uygun olanına bakabilirsin. Bunu denedin mi hiç?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hımm. Olabilir. Yani, aslında, hani, eee, denemedim. Şöyle bir alışkanlık, ııı, ııı, oturdu ve, hani, sürekli, hani, nasıl başladıysam bu sürece o markaya yöneldim gibi oldu. O yüzden, hani, alışveriş ya yaptığım yerler, noktalar belli. Aldığım markalar belli gibi oldu ama, hani, hiç şu fiyat araştırmasına ya da ürün içeriği araştırmasına girmedim. Örneğin, işte, Hindistan cevizi yağında ya da, işte, ııı, organik soğuk sızma zeytinyağında acaba bu aldığım, ııı, marka yerine başka bir marka daha var mıdır, daha uygun fiyatlı ya da başka yerlerden de bunu temin edebilir miyim diye, hani, bakmadım. Aaa, bu da sanırım, hani, şu anda, ııı, çok yüksek fiyatlara ulaştı. Aldığımdan beri de sürekli zam geliyor zaten bu ürünlere. Hani, belki de dediğin gibi hem beni psikolojik olarak rahatlatacak, yani, böyle, içeriğinin iyi olduğunu düşünüp rahatlıkla çocuklarımın salatalarında, yemeklerinde kullanabileceğim ama, hani, bir yandan da fiyat olarak daha uygun ürünler vardır. Iıı, bunlara bakabilirim. Evet.
Hıı. Hı hı. Evet. Anladım. Hıı. Evet. Yani, bunlarla ilgili mesela bazen, eee, internette kampanyalar olabiliyor. Yani, işte, büyük, ııı, internet siteleri, ııı, birtakım toplu alımlarda, ııı, bazı ürünleri in indirime sokuyorlar, kampanya yapıyorlar. Bazen böyle, eee, karşılaştırmalı, yani, bir ürünün, ııı, karşılaştırmalı olarak farklı sitelerde kaça satıldığını gösteren başka siteler de var. Iıı, bunları mesela takip edebilirsin. Yani, mutlaka evinde, eee, bulundurmak istediğin ürünlerin listesini çıkartıp, ııı, bu karşılaştırma yapılan, ııı, sitelere bakabilirsin ya da daha büyük diğer, ııı, bu, ııı, çok fazla ürünün satıldığı siteler var ve oralarda, böyle, işte, toplu alımlarda veya bazen dönemlik indirim, ııı, kampanya dönemlerinde, eee, ciddi indirimler yapıyor. Bu da senin bütçene katkı sağlayabilir. Yani, senin böyle marketten tek tek alman yerine, eee, zaten böyle belli başlı ürünleri çok sık kullanıyorsan, ııı, onları, belki, iii, indirim dönemlerinde, eee, birden fazla toplu olarak, ııı, bütçede birazcık daha yardımcı olabilirsin. Bunu yapmayı denedin mi hiç?
Öyle mi? Olabilir. Tamam. Hıı. Doğru. Hıı. Aslında denemedim. Şöyle, hani, emm, bulunduğum yerde benim bu ürünleri aldığım, hani, eee, benim gibi işte sağlıklı yaşam ya da işte organik beslenme, eee, konseptini bir şekilde sürdürmek isteyen insanların gittiği bir yer var, bir mağaza. Bir alışveriş merkezinin içerisinde, böyle, bir, eee, şey, butik bir mağaza. Tabii bu, uuu, alışveriş deneyimi uzun süre öncesinde dayandığı için, hani, gide gele zaten, hani, ilk alışverişten itibaren de fikir alışverişleri şu bu falan derken, eee, samimi olmaya başlıyorsun oradaki mağaza sahibiyle. Eee, bir süre sonra bir şu da o um oluyor. Hani, mesela ben bir ürün almak için gidiyorum. Mesela işte, eee, kristal tuz alacağım, gidiyorum ve bana şey diyor, işte, "bı biliyor musun bak şu ürünü hiç kullandın mı? A, hayır, duymadım. A nasıl ku kullanmadın? Bak bu da çok iyi bir şey, bir ye getirdim ve çok talep görmeye başladı, bu çok faydalı" falan. İşte, o olunca onun, eee, yanında bir sürü şey, hani, bir parça bir şey almaya gidiyorum ama bir bakıyorum ki bir şey söylüyor, "bak çok faydalı" diyor. "A, bunu alayım bak çocuklar için iyi" diyorum, hemen onu alıyorum. Bir başka şey, bir başka şey derken aslında gidip bir tane ihtiyaca yönelik, hani, o onu gidermek için gittiğimde mağazaya bir bakıyorum ki, hani, çıkarken çok büyük bir, ımm, ücret ödemişim ve aklımda olmayan bir sürü şeyle eve dönmüşüm. Hani, bu senin söylediğin, eee, fiyat karşılaştırma, araştırma bağlamında, eee, bu da benim biraz, eee, eksikliğim oldu. Bunu da şeye bağlıyorum, dediğin gibi, hani, bu mağaza sahibiyle böyle bir ikili ilişki geliştirdim ve, hani, ayağım da alıştı gibi oldu. Hani, gidip sürekli aynı yerden alışveriş ettim. Eee, bu, bu bağlamda bu internetten özellikle uygulamalardan, internetten bakmak dediğin gibi işime yarayabilir. Çok haklısın.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Anladım. Hı hı. Anladım. İ ya şöyle yapabilirsin. Hani, eee, belki, sana o, eee, şey dükkân sahibi bir şey gösterdiğinde, "Şu an, hani, eee, yanıma bunu alabilecek kadar, şu planladıklarımı alacak kadar, eee, eee, para getirmiştim. Eee, ben onları eve gideyim, hani, bir sonraki geldiğimde alırım." deyip, eee, o ürünler neyse, yani, bir şekilde ya telefonuna not alabilirsin ya aklına, evet, aklında tutabiliyorsan, eee, onları eve gidip internette araştırmayı deneyebilirsin. Böylelikle, eee, y yani, hani, orada belki, eee, alacağın miktarın ben eminim ki internette başka başka sitelerde çok daha uygununu bulacaksındır, eee, ve belki oradan alacağın, eee, 2 parça ürün yerine internetten 3 parça ürünü alabileceksin. Bu da bütçene katkı sağlayacaktır, eee, ve böylelikle, hani, ay sonu geldiğinde, eee, o bütçenin birazcık daha zorlanmasına sebebiyet vermeyeceksin ve almak istediklerin, eee, tüm ay boyunca bütçene yetecek düzeyde olacak. Eee, bunu deneyebilirsin. Bir de, yani, eee, sonuçta, eee, o anda, eee, bu bir satış da tekniği, yani, seni ikna etmek için. Belki o anda ihtiyacın yok, belki onu önümüzdeki ay alacaksın. Eee, o bir satış tekniği olduğunu, yani, bunun, hani, o an senin o anda ihtiyacın olmasa da, eee, almak durumunda bırakıldığını düşünebilirsin. Belki, senin hayır demeyle ilgili de bir sorun olabilir, yani. O şu an, hani, işte ona ona karşı diyorsun, birazcık böyle samimi olduk ve, eee, ş iyi ilişkiler kurduk. Belki, eee, o sebeple de aslında hiç alma fikrin olmasa da, eee, satıcıyı kırmamak adına, dükkân sahibini kırmamak için de, eee, a alabiliyor olabilirsin. Eee, bu da sonuçta, eee, senin eb sen bir müşterisin ve bu tercih senin tercihin. Almak da almamak da sana olan düşüncesini değiştirmeyecek. Bir de, eee, yani, senin he bir bütçenin belli olduğunu, şu an böyle bir, eee, bütçeye, eee, böyle bir şey almak için, eee, ayı ayırt e etmediğini parayı, eee, belirtip bir sonraki ay alabileceğini söyleyebilirsin. Gayet doğal bir şey. Bundan dolayı kimse kırılmaz, üzülmez. Sonuçta bu bir ticari mesele. Eee, bunu böyle de düşünebilirsin.
Evet. Hımm. Evet. Olabilir. Hı hı. Çok doğru. Tabii. Evet, var. Haklısın. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, aaa, çok doğru. Şey şimdi, şöyle bir şey aslında söylediğin, şu bakımdan çok haklısın, hani, ben böyle çok kırma kırmamak anlamında değil ama o birazcık böyle, ııı, tabii, ııı, biraz or oradan benim gibi alışveriş yapan müşteri kitlesinin, hani, sağlıklı beslenme konusundaki hassasiyetlerini ya da belki zaafını da, hani, bildiği için, ııı, işte, bir ürünü almaya gittiğinde, iii, yeni gelen, işte, daha önce denemediğim bir ürünü, işte, çeşitli faydalarıyla birlikte anlatıp pazarlamaya başlayınca, hani, o zaman şey, hani, almazsam acaba, ııı, işte, sağlığım için doğru davranmamış olur muyum kaygısı, iii, uyanıyor tabii bende. O yüzden, hani, böyle bir alma isteği oluşuyor ama, hani, senin de dediğin gibi, sonuçta benim alışveriş yaptığım yer hiçbir şey olmasa bile sırf, ııı, lüks bir AVM'nin içerisinde bir yerde olduğu için, hani, ııı, bu dükkânın kirası vs. diğer giderleri bakımından bile, hani, dediğin gibi graj gramaj olarak düşünürsem, çünkü ben bunu daha önce bir kez yaşadım. Aldığım bir ürünü bir başka arkadaşımın neredeyse yarı fiyata aldığını duymuştum. "A, öyle mi ya falan, ben çok mu pahalıya aldım falan?" demiştim. Bunu da, hani, eee, bu mekânı en azından değiştirmeyi deneyerek, iii, araştırma sürecine girerek çözebileceğimi kesinlikle düşünüyorum. Mı sen de bunu söyledikten sonra daha da net olarak bir sorguladım çünkü kendimi ve taşlar yerine oturdu böylece. E, bence de, hani, bunun için öncelikle bir, ııı, pazar araştırması yapılabilir ve bunu yapmalıyım. Iıı, çok teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler ve bilgiler için. Çok faydalı oldu. Çok sağ ol.
Hıı. Evet. Hıı. Evet. Kesinlikle! Hıı. Kesinlikle! Hı hı. Evet. Eee, ben teşekkür ederim. Yani, sonuçta, eee, o dükkân satıcısı eminim sana bu bilgil bu faydalı bilgiyi paylaşırken, ııı, bunu kendine bir fayda olarak görebilirsin, yani, ııı, o bahsettiği şeyleri kendine not edip illaki oradan almak zorunda değilsin. Böyle bir zorunluluğun yok. Iıı, bütçene daha, ııı, fayda sağlayacak başka yerden temin edersin. Iıı, bunu yapabileceğine inanıyorum. Ben her zaman buradayım.
Evet. Hı hı. Çok sağ ol.
Hoşça kal.